Qualche punto integora interrogativo me lo concedo perché dico: "Ma sai com'è, la conosci. Cioè, magari ecco, glielo chiedi, però non insistere se la vedi in difficoltà, perché sai benissimo che lei difficoltà a dirti di no e quindi insomma, non insistere, oppure rinvia a una determinata cosa e quando può stai tranquillo, lo sai che c'è." Ecco, questo è quello che mi fa innervosire parecchio.
<chuckles> <chuckles> Mh-mh. Eh certo. Eh, bisognerebbe provare a parlarne con lei, ehm, e cercare <chuckles> dovrebbe fare lei un lavoro su se stessa chiaramente, perché
Bah Ha la testa più dura dell'amianto ha la testa più dura delle dell'amianto, mhmm, mhmm, non funzio
poi a un certo punto inizierà a dire no a tutti, <laughs> perché a un a un certo punto della vita questa cosa succede, ehm, almeno così per esperienze che ho sentito, ehm, a un certo punto ti stufi, perché, mhmm, magari insomma, eh, inizi a dire di no e dici: "Okay, adesso penso a me stesso, a me stessa." E quindi può succedere anche questo. E quando? <laughs> Quando sarà? <chuckles>
<chuckles> Mh-mh. Eh. Ehm Ah. Uhm, ehm, quando? Ehm, mi mi dici quando, così magari <chuckles> così magari mi preparo anche ehm, spero presto, io ancora lo aspetto 'sto momento, anche se ci ci rimetterò anch'io le penne, perché magari ecco io, non è che gli chieda tante cose eh, però qualche volta, sai, gliele chiedo anch'io, può capitare, no, come lei le chiede a me ovviamente, eh, però io finire nella su <chuckles> fini <chuckles> finire nella sua no parade non è il massimo. Spero di non finirci.
<chuckles> <chuckles> Certo, certo. <chuckles> E bisognerebbe sapere sì, sì. <chuckles> <chuckles> <giggles> Ma e invece, mhmm, hai delle frasi magari quando devi dire di no a qualcuno? Delle sì somma, senz per non sentirti terribile, no, magari qualcosa di gentile, delle alternative ecco al "no" secco? Uhm, non so se se usi qualche <chuckles>
Vediamo vediamo s vediamo se mi viene in mente qualche frase che con gli anni di esperienza ho saputo ben costruire, ehm, il classico: "Guarda, mi dispiace in questo momento non posso, perché ho da fare X cosa o sono impegnato. Se magari domani o dopodomani puoi rinviare, io cercherò di essere a tua disposizione volentieri."
<giggles> <chuckles> Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. <chuckles> Eh, mi sembra un'ottima un'ottima soluzione al no, proprio definitivo e secco. Ehm, <tsk> e non so, raccontami qualche altra esperienza se hai su ehm, su appunto, se se mai nella vita, anche da piccolino, qualcuno ti ha ti ha fatto sentire in colpa eh, per un tuo no, magari punto familiari, genitori, perché di solito ai bambini capita spesso, uhm, iniziano a provare il senso di colpa da piccoli, eh, se ti hanno chiesto qualcosa e tu in quel momento non volevi farlo, avevi paura e quindi hai dovuto dire di no. C'è stato magari un episodio così nella tua vita?
Mh. Eh.